जी, जी।
जी, बिल्कुल। मतलब अब देखो उन लोगों ने हमारे लिए पोस्ट निकाल दी और फिर ये 2 लाख का पैकेज दे रहे हैं हमको और जिसमें आप हमको सैलरी देते हैं वो अ, 10000 से 11000। जी।
अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। अच्छा। जी बिल्कुल, जो है ना काफ़ी अच्छी बात कही आपने और मैंने भी जो है ना काफ़ी लोग देखे हैं जो मतलब बड़ी-बड़ी डिग्री जैसे बीटेक, एमटेक, एमसीए करने के बाद भी जो है ना बेरोज़गार रह जाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं जो है मुझे लगता है उनके अंदर जो स्किल रिक्वायर्ड होती है कंपनी में होती नहीं है और जो है फिर मतलब जो है फिर वो कॉलेज वालों को ब्लेम करते हैं, तो मुझे लगता है ना कि कहीं न कहीं जो है ना हम में ही कमी है और जो है ना हमें कॉलेज को दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि आपने वो बच्चे भी देखे होंगे ना जो 50 एलपीए ले आया, लेकिन मेरा एक द दोस्त की है ना उसकी काफ़ी अच्छी जो है ना प्लेसमेंट लगी है आजकल। तो वो जो है ना भारत के दूसरे कोने में जा रहा है और जो है ना वहाँ मतलब आपने देखा होगा थोड़े से पैसे कमाने के लिए लोगों को कहाँ-कहाँ जाना पड़ता है। जी, आपका क्या कहना है इस पर?
हाँ। हाँ। अ, जी। अच्छा। जी।